मैं सीमाएँ तय नहीं कर पाता हूँ और अ, मुझे ना कहने में बहुत असहज़ता लगती है, जैसे अभी मेरा क्योंकि मेरा हमेशा से ऐसा स्वभाव रहा है कि किसी ने मेरे से मदद माँगी, तो मैं अपने जो भी मेरी सीमाएँ हैं उनसे बाहर जाके मदद करने का प्रयास करता हूँ मैं, चाहे मेरे बस में हो या ना हो, वो मैं करने का प्रयास करता हूँ। इसक इससे अ, ये भी होता है कि मैं काफ़ी जगह पर मुझे अपने स अपने साथ समझौता भी करना पड़ता है कि मेरा मन नहीं है या फिर उन उसने कई बार म अ, प मतलब अ, मेरा मन नहीं है और फिर भी मेरे से अ, किसी ने काम की बोला या फिर कोई भी मेरे से मदद माँगी तो फ़िर मैं मा ना नहीं कर पाऊँगा चाहे उससे मुझे नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। और ये अ, जब ये मेरे लिए इतना ज़्यादा समस्या हो गई है क्योंकि अब अ, जैसे जिन लोगों को ये ऐसा पता लग गया है कि मेरा ऐसा स्वभाव है मैं ना नहीं कर पाता हूँ तो फिर तो लोग बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं अ, कुछ भी अ, कुछ भी करवाने का और फिर मैं जैसे अपने ऑफ़िस में मुझे कोई भी कुछ भी एक्स्ट्रा काम दे देता है मेरे जो आस-पास जो दोस्त हैं मतलब अ, साथ में काम करने वाले हैं, वो भी उनका भी काम कई बार मुझे करना पड़ सा पड़ जाता है क्योंकि मैं ना नहीं कह पाता हूँ अ, उनको कि अ, आप उन उन्होंने बोला कि आप हमारा ये काम कर दीजिए, तो फिर मैं अपनी सीमाओं को बढ़ा के भी या फिर मैं अपनी सीमाओं से पार जाक़े उनकी मदद करने का प्रयास करता हूँ और जिससे मेरी अ, रोज़ की जो दिन दिनचर्या है रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, उसमें भी बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि इससे मुझे बहुत ज़्यादा समस्या होने लगी है।
जी, जी, बिल्कुल मैं आपकी समस्या समझ पा रहा हूँ वाक़ई, ना न कह पाना अपने आप में आपके लिए बड़ा नुकसान का कारण बन सकता है। मैं कुछ अ, प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा इससे पहले कि हम सुझाव की तरफ बढ़ें। अ, ये जो कठिनाई है ना कहने में ये आपको किन लोगों के साथ ज़्यादा आती है? किन परिस्थितियों में आप ये समस्या आपके लिए बढ़ जाती है जी?
मुझे ऐसा अ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को ना नहीं कह पाता हूँ, कि और परिस्थितियाँ परिस्थितियाँ भी ऐसी म ख़ास मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है कि किन्हीं कि उन्हीं परिस्थितियों में ना नहीं कह पाता, मैं किसी भी परिस्थिति में अगर किसी ने मेरे से बोला है कुछ काम तो मेरे अ, मुँह से हाँ ही निकलेगा ना नहीं निकलेगा। मैं कभी ऐसा नहीं हो पाता है मेरे से कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगा या फिर मेरी ये सीमाओं के भीतर नहीं है, मैं बहुत बाहर जाके या फिर मैं अगर अगर मैं सक्षम भी नहीं हूँ कोई काम करने में, किसी ने मेरे से मदद माँगी तो फिर मैं ऐसा सोचूँगा कि ये जो काम कर सकता है मैं उससे फिर वो काम करवाऊँगा, फिर मैं वो काम सामने वाले को अ, दूँगा अ, कि मतलब अपने से अपनी सीमाओं से बहुत बाहर जा के अ, काम करवाना है और इसमें ऐसा हो होता है ऐसा है मेरे साथ कि अ, मैंने कोई भी काम अपना काम कर रहा हूँ मैं और किसी ने मेरे से मदद माँगी, तो फिर फ अ, वो मैं कि अ, अगर मैं इस परिस्थिति में हूँ कि मैं अपना काम कर रहा हूँ तो फिर मैं वो काम भी छोड़ दूँगा। और फिर मैं उसकी मदद करूँगा और ख़ासकर इ परिस्थितियाँ ज ऐसी ज़्यादा होती है जिनमें उसे सच में बहुत ज़्यादा म अ, मदद की ज़रूरत है तो फिर तो मैं बिल्कुल ही मना नहीं कर पाऊँगा। और आसपास के लोग जैसे दोस्त हैं मेरे, या परिवार में हैं, उनको ना नहीं कर पाता हूँ और या बाहर का भी कोई अ, मेरे से पूछे तो उनको भी मैं ना नहीं कर पाता हूँ।
जी, जी, जी, बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी समस्या और वाक़ई, ना न कह पाना ये एक गंभीर समस्या है। अ, लेकिन आपको क्या लगता है आपके ना न कह पाने के पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्या ये किसी तरह की डर का डर है? या कोई आपको कोई चिंता है? जो सताती है कि आप ना कह देंगे तो कुछ हो जाएगा तो इस बारे में भी थोड़ा, खुलकर बताएँ ज़रा। जी।
जी, अ अ, डर का तो मुझे ऐसा मैंने अ, सोचा है तो मैं यही इसी निष्कर्ष पर आया हूँ कि मुझे डर हमेशा इस बात का रहता है कि अगर मैं किसी को भी या साथ में काम करने वाले या फिर मैं दोस्त को, या फिर किसी अ, जो मेरे को जानने वाले हैं, तो वो अगर मेरे से किसी भी काम के लिए या मदद के लिए बोलते हैं तो अगर मैं वो मदद नहीं करूँगा या ना बोल दूँगा उनको, तो ये कहीं दूर न हो जाए मेरे से या फिर मेरे बारे में ऐसा बुरा न सोचने लगे कि हाँ, ये मदद नहीं करता है। और मेरे फिर मेरे बारे में बुरे अ, बुरी बातें या फिर आलोचनाएँ मेरी करेंगे तो ये चिंता अ, मुझे अ, होती है मुझे अ, की और इसमें ये बहुत ज़्यादा अ अ, रहता है मेरे अंदर अ, कि तो मेरी आलोचनाएँ बहुत ज़्यादा न हो, इस वजह से आलोचनाओं का डर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। इस वजह से मैं ना नहीं कह पाता हूँ।
जी, जी, बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ। अब आप ज़रा ये भी बताइए कि अ, चूंकि आपने कहा कि ये समस्या आपको हर किसी के साथ महसूस होती है, तो क्या आपने कभी किसी से इस बारे में बात करने की कोशिश की? अपनी भावनाएँ साझा की और उनकी क्या प्रतिक्रिया अ, प्रति प्रतिक्रिया रही जब आपने बताया तो? जी।
अ, मैंने अ, ये भावनाएँ तो बहुत ज़्यादा कभी किसी को बताने की कोशिश नहीं की हाँ, मतलब मैं एक अ अ, दोस्त को याद कर पा रहा हूँ कि मैं उससे मैंने बहुत पहले ये अ अ, पूछा था या फिर मैं कह लीजिए मैंने बात करने की कोशिश की उससे कि, अगर मेरे साथ ऐसा है कि मैं ना नहीं कर पा रहा हूँ और इस वज़ह से मेरा रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमेशा से ख़राब होती रही है या फिर मैं कोई भी अपने लिए अपना काम छोड़ देता हूँ जिससे मुझे नुकसान भी हो जाता है। तो फिर वो अ, उसने कुछ अ, सुझाव दिए मुझे लेकिन मुझे कुछ ऐसा फ़ायदा उनसे लगा नहीं और फिर मैं अपने इस आदत से कभी बाहर निकल नहीं पाया कि अ, मैं ना कर ना कर कहना सीख पाऊँ। और ये असहजता मुझे हमेशा से बनी रही है और अब ये बहुत ज़्यादा होने लगी है मेरे अंदर की अ, अब मैं ये होने लगा है मेरे अंदर की अ, असहजता इतनी बढ़ गई है कि अब मैं ठीक से अपना ठीक से अपना सोच भी नहीं पाता हूँ कि और मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगा हूँ कि अगर मैं ये ना कहना सीख जाऊँ तो अ, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छा हो जाए अच्छी हो जाएगी।
जी, जी, जी, मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ आपकी चिंताओं को मैं ठीक तरह से समझ पा रहा हूँ। मेरा 1 अंतिम प्रश्न है इसके बाद हम सुझावों की तरफ बढ़ेंगे। अ, चूँकि आपने कहा कि आपके ना न कह क पाने के कारण आपको, निजी जीवन में आपके बहुत नुकसान हो रहा है तो मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि आपकी वो क्या निजी जिम्मेदारियाँ या व्यस्तताएँ हैं? तो आप ज़रा अपनी दिनचर्या या अपनी ज़िम्मेदारियों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएँ। जी।
अ, जी, अ, जैसे मैं ऑफिस में काम करता हूँ और अ, एक उसी उसी का उदाहरण देना चाहूँगा कि मैं ऑफिस में जब भी काम करता हूँ और कि एक्स्ट्रा कोई भी मेरे साथ में काम करने वाले हैं मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है और फिर उसके बाद मेरे को अ, मुझे उन्होंने बोला कि अ, ये ह काम कर दीजिए, तो फिर मैं उनको ना नहीं कह पाऊँगा और फिर वो काम ऑ ऑफिस के जो अ, घंटे हैं उसमें काम नहीं ख़त्म हो पाया तो फिर मैं वो उनका अपना काम और उनका काम भी साथ में लेके घर आ जाऊँगा और फिर वो उस काम को मैं सारी रात में कर मे करने का प्रयास करूँगा उसको ख़त्म करने का प्रयास करूँगा जिससे मेरी नींद खराब हो जाएगी या फिर मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाऊँगा। और तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमेशा से मेरे अंदर अ अ, परेशानी होती रही है और अभी ये हो होने लगा है मेरे अंदर कि मैं अपनी फैमिली को ही जब मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ इस आदत की वजह से, तो मुझे अ, फिर मेरा फ़ायदा ही क्या है ऐसा काम करने का या फिर कोई अ, समस्याएँ अ, मतलब अ, अगर मैं ये सीख जाऊँ, तो बहुत ज़्यादा मेरे अंदर रहेगा। अ, ठीक हो जाएगी मेरी तो अ, रो रोज़मर्रा की ज़िंदगी और मैं अपने लिए सीमाएँ अ, बाँध पाऊँगा, लेकिन कभी भी मैं इस निष्कर्ष पे नहीं पहुँच पाया या फिर मैं अ, इस अ, इस आदत को अपने अंदर नहीं डाल पाया। और और मैं उदाहरण देना चाहूँ आपको तो अ, ऐसा हो ऐसा हुआ है कि मेरे दोस्तों ने भी कभी ऐसे अ, बोल दिया कि मैं अपने ऑफिस से आया और मैंने अपना काम भी ख़त्म कर लिया काम का भी ऐसा कुछ नहीं है और फिर उन्होंने बोल दिया कि अ, हमारे लिए एक अ, यहाँ चले जाइए या फिर ये काम कर दीजिए तो फिर मैं अपने उससे कम्फर्ट ज़ोन से ही बाहर जाऊँगा मैं कितना भी थका हुआ हूँ, फिर भी मैं उस कम्फर्ट ज़ोन से बाहर जाके उनके लिए काम करने का प्रयास करूँ करता हूँ कि अगर अ, ओ किसी ने कुछ भी बोला है तो मुझे मेरे अंदर हमेशा से ऐसा है कि मुझे बस ये करना ही है। और इससे मेरी अ, रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारियाँ ऐसी हैं कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ अपना मतलब अपने खुद के काम मैं अब कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ और और मैं दूसरों के करने के चक्कर में। तो ये मेरे अंदर हमेशा से रहा है और मैं ये अ, चाहता हूँ कि मैं ऐसा कुछ अ, अपने अंदर मैं डेवलप कर पाऊँ, तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए कि अपनी सीमाएँ तय कर पाऊँ और उ अ, सहज हो पाऊँ ना कहने में।
हुँ, जी, जी, बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि, आपकी इस चिंता इस सम समस्या के लिए मैं कुछ अच्छे आपको स सुझाव दे सकूँ। अ, ज जहाँ तक मुझे लगता है आपसे बात करके मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी जो समस्या है इसमें ज़रूरी है कि आप अपने ना न कहने के पीछे के कारणों को या यूँ कहें उनके पीछे की भावनाओं को समझें। अ, जहाँ तक मुझे समझ मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे लगता है आप अपने रिश्तों को लेकर काफ़ी ज़्यादा अ, भावुक हैं और आप नहीं चाहते कि किसी और को भी कुछ भी बुरा लगे, कभी कोई गलत ना समझे आपको। जो कि एक अच्छी बात है मैं म लेकिन इसके साथ ही मैं आपको ये भी सलाह दूँगा कि जब आप अपनी भावनाओं को समझें तो उसकी प्राथमिकता भी तय करें, जैसे उदाहरण के तौर पर अ, किसी इंसान का किसी दूसरे शख़्स का बुरा ना मानना भी ज़रूरी है लेकिन जब आप कोई काम कर रहे हो तो उस काम की भी अपनी एक महत्ता है, यानी आपको तय करना पड़ेगा कि क्या उसको नाराज़ करना ज़्यादा बुरा है? या अपने काम का नुकसान करना? अगर आप इस तरह से प्राथमिकताएँ बनाएँगे और ये स्पष्टता अपने दिमाग में रखेंगे, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है आपको ना कहने में एक बल मिलेगा, क्योंकि आपके पास स्पष्ट कारण होगा उस व्यक्ति को ना कहने में, तो आप अगर अच्छे से श अच्छे शब्दों में पिरो कर उस व्यक्ति को मना भी करें तो मुझे नहीं लगता उसे ख़ास समस्या होगी, लेकिन ज़रूरी है कि ये स्पष्टता पहले आपके दिमाग में आए जो कि प्राथमिकताएँ तय करने से आएँगी। उसके अलावा मुझे लगता है कि अ, चूँकि आप इस चीज़ में बहुत असहज हैं और आपकी बातों से ये साफ झलक रहा है, तो ऐसी स्थिति में कई बार हमें बड़े कदमों की बजाय छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए जैसे आप अपने दोस्तों से ज़्यादा सहज होंगे स्वाभाविक तौर पर। तो अगर आप अपने इस ना कहने की आदत की शुरुआत जब आप व्यस्त हो तो मना करने की जो आ आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, या क अपने किसी निकट के दोस्त से कर सकते हैं जिस पर आपको पूरा विश्वास है, कि वो आपको गलत नहीं समझेगा किसी बात का बुरा नहीं मानेगा और फिर धीरे-धीरे आप अपने बाकी लोगों के, अपने घरवालों या अपने दफ़्तर के लोगों तक भी इस चीज़ को आज़मा सकते हैं, मुझे लगता है इससे आपको मदद मिलेगी। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि कई बार ऐसे औपचारिक म वातावरण में जैसे आपने अपने ऑफिस का ज़िक्र किया और वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है आप ना नहीं कह पाते और आप पर काम पर काम आप पर लादे जाते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि आप अगर पहले से थोड़ा अभ्यास कर लें, जैसे कोई स्क्रिप्ट बनाकर तैयार कर लें कि आप किन शब्दों में मना करेंगे और आप एक अच्छी शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखकर, जिसमें अगले इंसान को बुरा ना लगे और आप आपका जो अ, आपकी जो अ, आपके ऑफिस में जो आपका पोज़ीशन है आपकी आपका जो पोज़ीशन है वो किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। उसकी गरिमा के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना हो, तो अगर आप उस तरह से स्क्रिप्ट तैयार करके अभ्यास करें, तो और उसके बाद ना करें तो मुझे लगता है इससे भी आपको बहुत सहूलियत होगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा अगर आपको ये समस्या ज़्यादा लगे तो किसी भरोसेमंद साथी या किसी पेशेवर से सलाह लेने में ना झिझकें, क्योंकि ये वाक़ई गंभीर समस्या है इसका आपका नुकसान बहुत हो सकता है। ये मुझे उम्मीद है कि आप इन सुझावों को अपनाएँगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, यही सलाह है मेरी आपको। जी।
जी, आपने जो भी मेरे को बताया सलाह दी है वो मैं बिल्कुल अपनाने का प्रयास करूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आप मुझे जो भी सलाह अ, बता रहे हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि, अगर मैं इनको अपनाऊँगा, तो बहुत ज़्यादा मेरे अ अ, ज़िंदगी में बदलाव आएगा रोज़मर्रा की जो मैं कार्य करता हूँ और जो अस ना कहने की असहजता है वो कम मैं कम कर पाऊँगा।
जी, मुझे मुझे खुशी है की आपको मेरे सुझावों पर भरोसा है और मैं आगे भी आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर हूँ। आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मुझसे बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।